あ。なるほどなるほど。同じように感じてるものを、つ探してみるっていう感じですよね？
ええ。 そうですね。こう会話が盛り上がってれば、こう趣味の話とか、お互いの家族とか、そういったこう話もできるかとは思うんですけど、一回ちょっと沈黙んなってしまうと、なかなかそういった話？って、こう振ってもちょっと話しづらかったりすることもあるので。
ああ。はい。 うん。 うーん。
こう街歩いてる時だったら「あ、そこ新しいお店できましたね」とか「今日最近急に寒くなりましたね、服装とか大丈夫ですか？」とか。なんかそういった感じで、お感覚を同じ感覚の中で、こう話せる話題みたいなところから、こう、ちょっと質問をしたりとか「ちょっと場所を移しませんか？」って繋げたりとかっていうことが多いです。
ああ。はい。 すごいスムーズな伝えあの、繋ぎ方をされますね、そしたら。沈黙を。<laughs> そうですね。うん。
<laughs> どうでしょうね。ええ、でも、まあ、結構、そうするとちょっと気持ちが良くなったりとか、お互い、あの、喋れるようなったりとか、場所を移して、まあ、ちょっとカフェとか落ち着いた場所入ったりすることで、また話しやすくなったりとか、そのカフェの話題で色々とまた話せたりするので、意外と使える技かなって思ってます。
うん。 うん。 確かに、なんか取り入れやすそうな、あの、やり方だなって、今聞いてて思いました。うーん。なんか、沈黙が続いた時にこう、ああ、なんかちょっと気まずい気まずいというか、あの「ちょっとちずかですね」みたいなことは言わないですか？こう口に出すというか、この「今、沈黙ししちゃってるね」みたいなこと口に出す方もいると思うんですけど、そういうのは言わずにあ、はい。
うんうん。 あ、良かったです。 はいはい。 そうですね。 ああ、確かに。 うん。個人的にはあまり言わないですね。ま、沈黙っていうこと自体、もうそんなにこう、悪い意味であんまり捉えないようにしていて。
話を変えるっていう感じですか？ うーん。